Saka ano di ba, parang minsan Um, di ko alam kung, ikaw din pero, alam mo yun kapag paulit-ulit yung hobby mo parang
Mm.
nauumay din tayo, eh, so parang naghanap tayo no, wala na bang bago? Parang ano bang pwed ako nga kahit mag mag-ML parang minsan tinatamad ako, eh, di ba? Parang okey, iba naman na hobby ko, parang <laughs> So ayun, parang ang galing lang an di ba parang ang galing? Ang galing lang nang grabe, ilang ilang dekada na dito ah, parang ilang taon na dito di pa din nababagot, di pa din nauumay oo di pa din nagsasawa.
Oo. Mm. <laughs> Ako rin ganyan din ako. <laughs> Di pa rin nagsasawa, eh, 'no? Oo. <laughs>
So yun siguro kung dagdag ko lang din.
Nakakabilib din, eh, no?
Oo. Ayun ang ganda nung time blocking no, yung time management kasi
Oo.
malalagay talaga natin yung oras para sa hobby, para sa pamilya, para sa trabaho, di ba? And sana ano din, sana mas maging bukas pa tayo sa feedback ng pamilya kasi nandiyan naman sila lagi parang kapag ma mauwi man tayo sa lahat sila pa din talaga yung, um, tatanggap sa'tin di ba? Eh, sana ano, sana wag maapektuhan yung parang mga special events ng kapamilya natin, yung mga birthdays, di ba? Yun yung nakakalungkot. Tapos minsan ano, parang nangyayari lang siya na parang wala nga tayong pakialamm wala silang pakialam ganun na parang, "Ah okey ganun sorry", isang sorry akala lang okey na talaga di ba? Ayun so
Mm. Iyun Mm. Ayun. Yun lang ang nakakalungkot, eh, no? Oo. Oo. <laughs> Ah, napakasakit nun, kahit na sabihin nila na okey lang di ba? Pero sa loob-loob niyan talagang masasaktan.
Oo. Mm.

Tama.
'Tsaka, ano, parang feeling ko, ano, maturity din talaga kasi, 'yong kagaya ng sabi mo, 'no, na parang balanse 'yong oras, kasi, ano, eh, habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng responsibilidad at disiplina sa oras. So, siguro kung mas napapasobra sa hobby, siguro mas, ano, kulang pa ng maturity talaga, 'di ba?
'Tsaka Mm. Tama. Iyon, magandang punto 'yan. Malaking bagay nga 'yan, 'no, 'yong maturity.
Mhm. Mhm. Mhm.
Kasi
'Tsaka 'yong, opo.
Ayun nga, ako rin naman kahit no'ng bata-bata pa, 'di ba, medyo 'pag napapasarap sa mga hobby, oh. <laughs> Kahit anong oras na, 'di ba? Pa parang walang pakialam, eh. Pero 'yon nga, no'ng tumanda-tanda tayo
Mhm. Oo, ako din guilty. Mhm. Oo. <chuckles>
parang, 'di ba, nare-realize na natin na, "Oh, mayro'n palang mga bagay na mas importante at dapat inuuna kaysa sa hobby natin."
Mhm. Oo, 'tsaka ngayon, pakiramdam ko, kahit gustuhin natin na, um, mas mag-hobby, hindi na talaga puwede, eh. Kasi nandito na tayo sa edad na parang madami na tayong, ano, iniisip, madami nang umaasa din sa atin, 'di ba? So, ayun.
Oo. <laughs> Tama. Mm. Talaga naman. Siguro kung gusto mo talagang mag-hobby nang mag-hobby huwag kang mag-ano, huwag kang magsimula ng pamilya, 'di ba? <laughs>
Mhm. 'Yon nga, eh, 'di ba? Kung gusto mong mag-hobby at mag-hobby, siguraduhin mo wala talagang maapektuhan na iba kasi kawawa, eh, mhm.
Dapat Oo. Oo. 'Yong walang umaasa sa 'yo, 'di ba, kasi, 'yong mga anak mo naman hindi naman tawag nito, sila 'yong pumili na isilang, 'di ba? <laughs>
Mhm. Oo, kawawa naman. 'Tsaka 'yong hobby dapat nagpapalakas sa 'yo bilang tao, 'di ba? So, dapat hindi niya nasisira 'yong relasyon.
Ayun.

Mm, yun nga eh, sana naman kaso yun nga eh, mahirap kasi minsan, di ba? 'Pag mga ganito, sobrang prone ng mga aksidente, gano'n. Tapos mga hindi sinasadya na pangyayari, sana hindi yun yung nangyari mangyayari sa buhay niya para ma-realize niya na kailangan niya na magseryoso.
Di ba? Oo. Di ba? Oo. Kasi 'pag ganun parang mas ano eh, mas mahirap na sitwasyon yun eh.
Kasi mahirap yun eh. Mm. Isipin mo parang, yung ano mo, parang immediate family mo, hindi na kayo okey kasi lumalayo ka na sa kanya. Tapos gagawa ka ng bagong family, di ba, parang, ano yun, di ba? Parang dadagdag oo.
Oo. <laughs> Tas uulitin mo lang yung ano, 'no, yung mga pinaggagawa mo.
Well, parang may minsan sobrang ano din eh, sobrang, um, nakakatuwa din or parang, um, interesting din kung paano talaga ang pinapa-realize sa'tin ng buhay kung ano yung dapat talaga natin gawin, di ba? <chuckles>
Oo. <laughs> Ayun. Parang ano, 'no, learn the hard way.
Oo, sa so, ayun, parang siguro kapag napuno na din or kapag sobrang, "okey na 'to" parang mga ganun. <laughs> Di ba? Okey bahala ka na talaga, ganun.
<laughs> Oo. <laughs> Parang minsan kailangan mag-hit pa ng ano eh, parang ma-reach yung rock bottom, di ba, para mag-isip.
Oo. Oo. Oo, kasi di ba kapag nasa rock botom ka na wala ka na talagang choice kundi
Oo.
tum tumayo, tumaas, di ba, umangat, ayun. Ikaw ba, parang sa palagay mo, ano yung mga pwedeng gawin para maging balanse yung oras sa hobby at sa pamilya, kung sasabihin mo 'to sa kaibigan ko? Oo.
Umangat. <laughs> Mhm.